Quei giorni, quando, mhmm, arrivavano i primi pomodori che profumavano fantastici della primavera, e mia mamma diceva: "È arrivato il momento di fare l'uovo in purgatorio." <laughs>
Bello. <chuckles> Che poi, che nome particolare, tra l'altro.
Sì, no, i ora che te lo dico, mi rendo conto che non so perché si chiama così. <chuckles>
Sì. <chuckles> No inferno, non paradiso ma purgatorio, una via di mezzo.
<laughs> Esa <chuckles> È che è strano effettivamente. E tu hai un ri u un cibo che ti fa venì in mente un momento speciale?
Sì, sì.